Oh, iya. Wah, itu memang pengalaman yang luar biasa ya, Kak, apalagi mungkin pada saat itu belum ada ini, apa, eee, Google Translate yang bisa ngomong langsung kali ya pada saat itu, heeh, dan, eee, makanya ada kendala-kendala hal itu su sih sebenarnya wajar ya. Terus, eee, apakah si, tadi ya, penjaga toko ini, ah, merasa tersinggung atau malah justru sama-sama ketawa tuh, Kak? Eee, karena mereka sama-sama enggak paham dengan maksud, apa namanya take away tadi tuh, permintaan Kakak? Hmm.
Mhm. Iya, belum belum. Mhm. Mhm. Iya. Iya enggak enggak enggak tersinggung sih, enggak tersinggung. Eee, cuman karena orang Indonesia biasa ya apapun jadi bercandaan ya jadi senyam-senyum aja kan, jadi orangnya juga ikut, eee, senyum-senyum gitu kan. Akhirnya ya udah, eee, selesai, tapi ada lagi kelanjutannya itu, Kak. Keluar dari situ, eee, kita kan, eee, kayak duduk di tengah ini ya, di tengah tamanlah kayak gitu yang food court itu dik eee, apa, di pinggir-pinggir terus tengah itu ada kayak taman yang kita bisa duduk-duduklah gitu, ada tempat duduk-duduk gitu kan. Kita duduk-duduk di situ terus tiba-tiba ada teman eee, salah satu teman tuh disamperin sama orang Aussie gitu kan. Nah, kirain nah, kirain kan kir kita kira dia tuh hanya sekedar kepo ama ama kami gitu kan. Jadi mendekati mungkin mau tanya dari mana, apa lagi apa, mungkin gitu ya. Kita kan orang Indonesia tuh enggak ada prasangka buruk kalau sama orang asing gitu kan. Jadi kita tuh ya welcome aja gitu, ternyata, eee, setelah, apa, ngomong sama teman saya itu, "Orang ini" waktu yang awal ditanggep, "Oh, iya iya baik baik." Lama-lama kok ngomongnya kok aneh-aneh gini, terus dia mulai minta nunjuk-nunjuk makanan, kayak mau minta makanan kita gitu kan, terus kita mulai o eee, mulai aware nih, mulai waspada nih, "Ini orang kayaknya enggak benar nih." Gitu kan. Jadi ternyata dia itu orang mabuk gitu. Jadi, eee heeh, dia orang mabuk. Teman aku salah salah persepsi kan karena ya mungkin karena diajak ngomonginnya namanya juga logatnya sana, dipikir, eee, dia mau ngajakin ngobrol atau apa, eh, lama-lama kok tambah aneh, permintaannya tambah aneh, ternyata, "Oh, ya Tuhan dia orang, ah, mabuk." Gitu kan. Itu teman aku yang, eee, yang pernah di Australia tuh baru ngasih tahu, "Eh, udah tinggalin aja. Itu orang mabuk tuh." "Ah, masa sih?" "Iya. Itu orang mabuk, cuman dia makanya dia minta minta ngobrolnya ngalor-ngidul ketawa-ketawa." <laughs> Lucu banget. Mhm. Mhm.
Mmm. Duduk. Oke. Mhm. Iya. Mmm. Betul. Hmm. Waduh. <chuckles> Hmm. <laughs> Iya iya iya, waduh. Betul betul betul. Itu kan pengalaman travelling gitu ya, jadi yang memang unik banget sih ya gitu. Terus, eee, ini gak Kak heeh.
Iya. Mhm. Jadi tuh ada, apa namanya, waktu itu memang juga bahasa juga, maksudnya kan teman aku disamperin, eee, diajak ngomong dikira ngomongin enak gitu ya, ternyata, oh, lama-lama kok baha kok jadi aneh, ini dia minta-minta ini gitu kan. Jadi <chuckles> awalnya tuh enggak ngerti kalau, eee, dia itu, eee, apa namanya, ternyata orang yang mintanya itu, eee, aneh-aneh gitu loh, kayak gitu. Komentarnya itu macam-macam gitu, jadi teman aku bilang, "Oh, iya iya iya, yes yes." Gitu aja tapi enggak ngerti, <laughs> kayak gitu.